Que várias notícias circulavam. <clears throat> E aí eu eu fui meio que foi meio que essa dica que eu dei pra minha mãe, assim. Porque minha mãe
Uhum.
ela estava compartilhando umas coisas no Facebook que eu falava: "Cara, mãe, tipo, <chuckles> veja bem, né, as coisas que você tá compartilhando, da onde que vêm". E aí ela pegava uma coisa que, sei lá, o fulaninho postou no Facebook. Falei: "Mãe, a internet é um ambiente aberto, todo mundo pode escrever o que quiser e falar que é verdade. Então, assim, vai de você ter que ir atrás e verificar se é se é verdade ou não, né, a verac a veracidade". E aí foi uma dica muito semelhante a essa que você trouxe que eu dei para ela. Eu falei: "Cara, tenta ver, eh, o tipo, né, o site, sei lá, se é CNN, ou, né, que nem New York Times, que nem você falou. No Brasil" até não tá vindo nenhum nome de site, mas a algum site que é, tipo, sei lá o Globo. Não sei se o Globo é. <chuckles> É que faz um tempo, então. Acho que não, né, <giggles> x. eh. "Tenta ver tenta ver ess eh, né, essa essa parte, assim, pra você e não compartilha". Eu falei pra ela: "Você não é influenciadora. Você não precisa compartilhar nada". E tipo: "A gente a gente conversa e depois você compartilha, né, se a gente entenda que faz sentido e tal". Mas, nossa, eu trabalho, tipo, na indústria
<chuckles> Para. <chuckles> <laughs> Uhum. Uhum. Uhum. É difícil lá, né. <chuckles> Pois. <laughs> <laughs> Complicado. <chuckles> <laughs> Sim.
Não, numa na indústria que faz, tipo, um enxaguante bucal. E e na época eu lembro que ela compartilhou falando que o en usar o enxaguante bucal da indústria que eu trabalho, eh, ajudava a combater o Covid. <chuckles> Aí eu falei: "Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo". <chuckles>
Hum. Nossa. <chuckles> <laughs> "Eu não acredito". <laughs> Nossa, que situação. <chuckles>
Não, tipo assim, cara e exatamente. Tipo, ela usou ainda o nome da indústria que eu trabalho. E aí eu falei: "Meu Deus, eu não acredito nisso, mãe". Eu falei: "Cara, você você acaba comigo assim". Eh, mas eu acho que com as redes sociais, não sei se você concorda
Aham. Pois. <laughs> Hum.
Essa essa questão de, tipo, considerar o que é verdadeiro ou falso ficou muito mais difícil, né.